はい。
「これを登り切るっていうのも、おそらくモチベーションを出す、ちょっとしたうまくいったことの中に入るんじゃないですか？」って言ってくるわけですよね。
はい。 ああ。 そういうことですか。なるほど。うん。でもなんか言う通りかもしれませんね。うーん。うん。
はい。 ええ。ただ、最後に彼は警告してました。
あ、そうですか。どんな警告ですか？
「寝不足の状態で、それでやる気出したとしても、それはもう最後のエネルギーを使ってますから、もうほんとそれで最後ですよ」って。
はい。 <laughs>「それが最後です」って言うんですか？ちょっと怖い警告ですけど。<laughs> ああ、そうなんですね。<laughs> それもどうなんでしょう。<laughs> まあ、そうですよね。そうですよね。「エネルギー切れになりますよ」ってことですよね、きっとね。<laughs> ああ、なるほど、そうなんですね。ええ、なるほど、面白いですね。うん。はい。
<laughs> はい。<laughs> え、それそれ「それを使い切ったらもうあとありませんからね」って言われまして。<laughs>「あ、そっか」と思って。「ま、確かに言ってることは正しいよな」って思ったんですよね。ええええ。<laughs> うん。<giggles> うん。ええ。で、まあそんなこんなをやってって、あの多分環境チェンジっていうか、運動するっていうのを、まあ色々試していって思うんですけど、ただこれってほんとに、その場だけんなるじゃないですか。
はい。ええ。 はい。 うーん、そうですね。
うん。だから長期的にやる気を維持するための習慣っていうのをちょっと色々考えなきゃなっていう風に最近は思ってますね。
うーん。 あ。 なるほど、そうなんですね。ああ、確かに。え、そのコンビニに行かれるのは、どのくらいの頻度で行かれるんですか？
はい。ううん。 はい。 あのダメな時にダメな時に
ええ。
1回だけですね。行って帰って ダメな時ダメな時です。はい。これはダメだっていう、うん。もう眠い。やる気が全然出ない。もうかったるくてしょうがないなっていう時ですね。
あ、駄目出し1回ですか？ ああ。 あ、なるほど。あ、はい。